อันนี้อาจจะใช้คำว่ากฎพระไตรลักษณ์แล้วกันค่ะ อาจจะไม่ตรงเสียทีเดียว แต่ก็คล้าย ก็คือ ใช่ ก็เหมือนกับว่าทุกอย่างอะ มันมีเกิดขึ้น มันมีตั้งอยู่ แล้วมันก็มีดับไป ในที่สุดอะค่ะ อย่าไปแบบยึดติด อะไรแบบเนี้ย ใช่
อ้อ กฎพระไตรลักษณ์ ค่ะ อ๋อ แล้ว แล้วกฎไหนที่มาบอกว่า เราจะ อาจจะไปสัมพันธ์กับเขาในชาติหน้าอะคะ หรือว่ามัน อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ว่าแค่มาเกี่ยวข้องกันเฉย ๆ
ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไงคะ ก็คือเหมือนกฎแห่งกรรมไง เราทำเขาเจ็บชาตินี้ ชาติหน้าเขาก็ เราก็ไปล้างแค้นคืน แบบเนี้ยค่ะ อาจจะเป็นในรูปแบบของความสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น เราอาจจะเกิดไปเป็นสัตว์เลี้ยงของเขา แล้วเราก็เป็นหมาบ้าไปกัดให้เขาเจ็บ อะไรแบบนี้ เป็นต้น <chuckles> อันนี้ยกตัวอย่างนะคะ ใช่ ๆ อันนี้ยกตัวอย่าง อันนี้ก็คือ
อ๋อ อ๋อ อ๋อ มันก็ มันก็ไปได้หลาย ทาง <laughs> อา แต่พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้บอกชัดเจนขนาดนั้นว่า ถ้าทำกรรมกันประมาณนี้ เราจะไปเกิดเป็นอะไรถูกต้องไหมคะ?
เออ ไม่ ไม่ขนาดนั้นค่ะ มันขึ้นอยู่กับผลบุญผลกรรม ที่เราได้ทำได้สั่งสมมา แบบเนี้ยล่ะค่ะ แต่ว่า แต่ว่า
อา แต่ว่า ตัวเราเองอะใช้กฎพระไตรลักษณ์ ในการทำให้ตัวเองปล่อยวางถูกไหมคะ?
ใช่ ก็คือหนทางแห่งพระพุทธศาสนาเนี่ยแหละค่ะ ที่เหมือนแบบจะสอนให้เราเนี่ย ปล่อยวางได้จริง ๆ โดยที่ เอ เรา ตอนแรกเราก็ไม่ได้เชื่ออะนะคะ เราไม่ได้เชื่อในทุกอย่างที่เราได้ยินมาตั้งแต่ทีแรกหรอก แต่ว่าเหมือนเราน่ะ อาจจะต้องนำมาปรับใช้ในความคิดของเรา ในแบบของเราอะค่ะ แล้วเราก็มานั่งทบทวนอีกทีว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะ โอ้ พอเราเอามาใช้ เออ เราไม่ค่อยได้คิดถึงเขาแล้วนะ หรือว่าถ้ามีเผลอคิดถึงอะ ก็อาจจะแค่คิดถึงว่า อ๋อ เคยรู้จักกับคน ๆ นี้นะ แล้วก็จบไป อึ
อืม ค่ะ อา ไม่ได้ผูกใจเจ็บ หรือว่ารู้สึกว่ามี เขาเรียกไร มีอิทธิพลในชีวิตเราอีกต่อไปเนาะ เป็นแค่คนรู้จักที่เข้ามา แล้วก็ออกไป อืม
ใช่แล้ว ใช่แล้ว เพราะว่าเราคิดว่า อา งั้นช่วงที่เราคบกัน มันก็เป็นช่วงที่กำลังจะเกิดขึ้น ใช่ไหมคะ? ช่วงที่เรากำลังแบบรักกัน เออ มันก็ยังอยู่อย่างงั้นแหละ แต่ช่วงที่ดับไปอะ เออ มันก็คือช่วงที่เราเลิกกัน หรือต่อให้เราไม่เลิกกัน เราครองคู่กันไปอะ ช่วงดับไปมันก็อาจจะเป็นช่วงที่ใครคนใดคนหนึ่งตายจากกัน แบบเนี้ยค่ะ
ค่ะ อืม